A ver, cuéntame de este tema. ¿Cuál fue tu encuentro más claro con la bondad humana?
Híjole, este, podría decirte que a lo largo de mi vida, he tenido muchos encuentros que han sido, este, una muestra de de bondad humana. Pero te voy a platicar uno que, eh, para mí fue, digamos, muy relevante. Este, durante la pasada pandemia, eh, yo tuve la fortuna de de tener una situación de estabilidad económica, donde tenía un ingreso suficiente y oportuno. Entonces, este, eso me dio a mi tranquilidad. Sin embargo, descubrí que, eh, a través de las redes, eh, en mi comunidad había personas que no la estaban pasando tan bien.
Ujú. Ujú.
Y entonces, este resulta que, pues eh, yo dije: "Bueno, voy a hacer algo". Comencé a, de repente a juntar un poco de despensa o de medicamentos que se necesitaban o de insumos, y se los llevaba a alguna persona que que los requería. Pero eso, eh, después me rebasó y fue creciendo. Y pues, comencé invitando amigos y y conocidos y compañeros, este, eh, familiares, eh, para poder hacer un poquito más por las personas. Y eso fue creciendo exponencialmente, ¿no? Afortunadamente, todos respondían favorablemente, en contra de lo que yo hubiera pensado. Sí.
Al llamado. Bueno, y recuerdas, eh, cuándo los vecinos que apenas conocías, organizaron turnos para hacerse, eh, mm, una especie de mandado. No sé cómo le llamen en tu país. Eh, en especial a los adultos mayores, mostrando que la comunidad, eh, podía ser una red de apoyo más fuerte que cualquier institución o que cualquier problema de lo que estaban pasando.
Sí, bueno, este, fue algo muy orgánico. Fíjate que, eh, conforme se se presentaban las necesidades, este, yo, eh, planteaba la situación abiertamente a través de las redes sociales en los grupos donde yo pertenecía y en los en los sitios donde yo yo estaba y, eh, automáticamente surgían personas que que decían: "Ah, mira, pues yo tengo eso yo tengo este medicamento, yo tengo este ese termómetro, yo tengo esta comida, tengo algo de despensa o algo de dinero", etcétera. Este, como muy espontáneos. No hubo un momento específico, sino que fue dándose orgánicamente y fue creciendo eso, eh, al punto de que después, em, conforme pasaba el tiempo de la pandemia y, eh, hubo personas que empezaron a tener ya problemas de de ansiedad o de depresión, etcétera. Este, yo me me, mm, contacté con un amigo que es psicólogo y me dijo: "Ah, te voy a poner en contacto con una asociación a la que pertenezco de psicólogos", y ellos amablemente accedieron a a prestar sus servicios y y se empezó ya también a dar apoyo psicológico a las personas, sí.
Okey. Entiendo. Muy graves. Oh. Ajá. Quería apoyar. Como una red. Oh, qué bien, genial. Bueno, y dentro de este apoyo, eh, ¿qué sentiste al ver a a esos? Bueno, si eran médicos o psicólogos, no sé, e realmente su profesión, ¿y los viste llegar e exhaustos a sus casas, pero aún así, dedicar tiempo extra para consoli consolar a familias que realmente estaban perdiendo la razón o la paciencia, al mo lo mejor en una llamada o videollamada, dando no solo cuidado, eh, profesional, sino también paz en medio de este caos?
Ujú. Sí, sí, este fue muy reconfortante ver que ellos, eh, daban un esfuerzo extra para tratar de apoyar a las personas. Después, se pudieron agregar algunos médicos que también, eh, daban alguna, eh, apoyo en la cuestión médica, respecto a a qué medicina poder utilizar, cuál no, cómo cambiarla, este, personas que que decían: "Ah, pues, yo yo puedo apoyar a esta persona para que se se traslade a algún lugar, o llevarle algún insumo que necesita, porque no puede salir", etcétera. Entonces, fue fue creciendo, digamos, se fue articulando naturalmente, y y después, eh, pasó algo que que diría yo que fue el, eh, ya el el grado más grande de confianza, ¿no?, em
Ujú. Creció en la red. A ver, cuéntame.
Sí, caminando yo por la por ajá, caminando yo
Pres present ajá. Bueno, eh, te quería pr preguntar al respecto, si presentia presenciaste, eh, algo que de que pasó ahí en en esas calles, en el mundo, bueno, porque todo fue un caos, ¿verdad?, y también, una soledad tremenda porque pues, absolutamente, no había nadie en esas calles, ¿presenciaste un pequeño incidente, de que alguien estuviera realmente enfermo y necesitara apoyo?, o de ese pequeño negocio que empezó a reponer y a y a repartir comida gratis, a quienes habían perdido, <chuckles> porque perdieron su trabajo, ¿verdad?, arriesgando su propio sustento por por solidaridad.
Sí, pregunta. Claro. Claro. No, mira eh, lo que me pasó es que, eh, en una de las caminatas que daba para yo mantenerme también en forma. Este encontré, eh coincidí con con un un vecino, eh, ya él grande de edad, este, y lo vi muy cabizbajo y y me eh, le dije: "Oye, este, ¿todo está bien?". Y me dijo: "No, fíjate que estoy muy muy, eh, preocupado, porque eh, él tenía un negocio de de jugos de frutas naturales y dice pues: "Ya me cerraron mi negocio ya hace varios meses, eh, la persona que me renta el equipo me dice que, pues, tengo que pagar, eh, los meses de renta que están atrasados, pero yo no tengo yo no tengo este eh eh, y un ingreso, debo además algunas cosas de lo que se manejaba de la de la fruta", etcétera. Entonces tenía deudas que lo estaban agobiando y no tenía un ingreso y decía: "Estoy pensando en vender mi maquinaria para poder, este pues, reponer un poquito de lo que se debo y entonces me quedaría yo sin sin mi negocio". Y y, mm, le dije: "No te preocupes, va a haber algo que va a salir", y en ese en ese sentido, me comuniqué con algunas personas y personas del extranjero, a través de un primo mío, eh, muy generosamente dijeron: "¿Sabes qué?, este, vamos, eh, a mandarte una cantidad de dinero, una importante cantidad de dinero" y me dijeron: "Confiamos que tú lo vas a administrar y se lo vas a dar a las personas que que la necesitan". Y entonces pude yo pude yo ir con él y decirle este: "Eh, oiga, ¿de cuánto estamos hablando, lo que necesita?". Y me dijo: "Es que es una cantidad importante". "A ver, ¿cuánto es?", "tanto". Yo le dije: "Pues aquí está ese dinero, este", "...pero ¿cuánto me va a costar, los intereses?". Le digo: "No, es un donativo, no lo estoy dando y, yo soy el intermediario, pero otras personas lo dan desinteresadamente y sin ningún sin ningún enganche". Sí. Entonces, eh, además, le dije: "Pues tenga otra parte para que pueda salir adelante en estos meses que vienen", y y pues él quedó muy muy agradecido, ¿no? Entonces Sí, fue un un encuentro, pues, eh, con la bondad humana en en, digamos que en todo su esplendor y y bueno, este paradójicamente, después, pues tuve que recibir yo también una muestra de esa bondad, ¿no?
Okey. Oh, entiendo. De la tienda. Ajá. Lo apoyaron. Oh, muy buena muy buen plan. De todo corazón, claro. Sí. Muy impactado, claro. Claro, porque, pues, de eso se trata también, de reciprocidad, ¿verdad? Bueno, ¿a alguna vez, eh, un desconocido en ese caos también tuviste que pasar y y te cedió su lugar en la fila de la farmacia, o o del hospital, de la clínica?, porque re llevabas realmente a alguien que era muy vulnerable, sin esper esperar nada a cambio, solo por la pura empatía y lo que estábamos buscando, ¿verdad?, la bondad humana.
Claro. Claro, sí, sí llegó a pasar, pero pasó todavía algo más grande que eso, porque, eh, en algún momento yo también caí enfermo y entonces, ahora sí que, fui el el beneficiario de mi propia red de apoyo, eh, hubo m muchas personas que estuvieron al pendiente de de mis necesidades, las necesidades de mi familia, mi esposa, me proveían de alimentos, me proveían de de medicinas, de de servicios de salud, etcétera, este, de transporte. Entonces, también yo recibí ese, pues, digamos que ese cuidado y esos beneficios de de los demás y fue muy satisfactorio, ¿no?, fue una retribución, y fue muy muy impactante en mi vida.
A ver, cuéntame. Muy grande. Bueno, y también en ese caos, eh, recibiste un mensaje inesperado de alguien con quien no hablabas. Eh, más que nada, si ya tenía tiempo de no hacerlo, solo para preguntar qué te pasaba, si estabas bien, si se enteró de que tú también caíste en ese tipo de situación de enfermedad. Demostrando que el cuidado trasciende el tiempo y también la distancia.
Sí, sí, de hecho, este, pasó que, eh, familiares y amigos, y a veces personas con las que había coincidido en esta red, eh, se ponían en contacto: "Oye, me enteré que estás mal", etcétera. Y y me mostraban su solidaridad y su disposición a apoyar en todo momento, ¿no? Eso fue que al algo que surgió, eh, digamos que de manera muy natural y muy persistente. Y la cuestión más, este, digamos que más, eh, que más me marcó, es que pues, por la enfermedad que yo sufrí también, estuve fuera de circulación como 1 mes totalmente aislado, y después, ya en la en la recuperación, fue como otro mes en lo que yo pude ya, finalmente, volver a a salir y a retomar mi mis actividades, este, dentro de esta red de apoyo. Y resulta que me encontré finalmente, como a los 2 meses y medio, 3 meses, a a la esposa de del señor al que habíamos ayudado, y me dijo, este, em: "Gracias por el apoyo que nos dio", y eh, le digo: "Sí, ¿cómo sigue su esposo?", dice: "Ay, lamentablemente, dice, él enfermó". Había enfermado a la par, eh, que yo enfermé, dice: "Él no pudo pudo sobrevivir, entonces falleció". Y y eso me me impactó tremendamente. Me dijo: "Pero pero él se fue muy agradecido y muy tranquilo, porque había dejado todas las cosas en orden, y eso fue, pues, gracias al apoyo que que le dieron ustedes". Entonces, eh, fue como que algo que me marcó y me hizo sentir que, eh, pues en realidad, la bondad humana trasciende y y y a veces hasta ayuda a personas que a que puedan irse en paz de de este mundo, ¿no?
Y regresar. Uy, qué fuerte. Es bondad, ¿no? Exacto. Con el simple hecho de, o el puro interés de que estén bien. Bueno, ¿presenciaste cuando alguien perdonó la renta o un pago a quien lo necesitaba?, entendiendo que la supervivencia económica era más importante que cualquier contrato, eh, en esos momentos que fueron muy críticos para muchas personas.
Claro. Sí, sí, de hecho, un un amigo mío que tenía este, eh, una agencia, eh, perdió su local, pero pero después, este, otra persona le dijo: "Oye, eh, yo tengo un espacio que está desocupado porque no te vienes para acá y desde allí empiezas a trabajar sin ningún, este, compromiso ni contrato de por medio para que tú puedas en la medida de lo posible haciendo tus actividades, este, de una manera solidaria y muy muy, este, empática. Entonces, eh, sí, eh, digamos que la la pandemia nos dio una oportunidad de detenernos y de volver a a evaluar las cosas y darles, eh, pues un nuevo sentido, un nuevo significado y comenzar a a poner aquello que realmente es valioso en orden para para crecer como como humanidad, ¿no?
Como personas y como seres humanos, bueno, es este afán de sobre todo de las personas buscar la bondad de todos, ¿verdad? ¿Alguien compartió contigo sus reservas de comida sabiendo que antemano no iba a tener más, que no sabía qué iba a pasar?, o ese medicamento cuando realmente los estaban limitando a muchas personas y sobre todo, que los más privilegiados eran los que acaparaban ese tipo de de comida y medicamento, y aparte que muchas personas, pues se quedaron sin trabajo, sin empleo y sin reservas de dinero? ¿Alguien compartió eso contigo o tú lo hiciste en viceversa.
Claro. Ujú. Sí, de hecho, este, eh, no no propiamente conmigo, pero sí me tocó ver personas que, desde su carencia, este, decían: "Bueno, yo no puedo compartir a lo mejor algo económico, o puedo algo en en en especie, pero tengo mi tiempo", ¿no? "Tengo una bicicleta y puedo hacer llevar esta cosa de aquí para allá, o traer esto, o ir por una medicina", etcétera. Entonces, eh, en esas circunstancias nadie era tan pobre que no pudiera dar algo, y nadie era tan rico que no no necesitara de de alguien más, ¿no? Entonces, eso como que nos hizo un poquito más más horizontales, más más cercanos, más homogéneos, eh, más humanos, podría decir yo.
Oye, y to de todos estos actos de bondad en la humanidad, eh, que recibiste, eh, ¿qué te pegó más? ¿Qué te transformó realmente, recibirlo o poder darlo tú mismo?, descubriendo que en la vulnerabilidad compartida nacía una nueva fuerza en toda la humanidad.
Sí. Eh, bueno, este es muy, muy satisfactorio, eh, pues, eh, por ambos lados, ¿no?, el hecho de yo poder ser parte de de la solución del problema de alguien en la comunidad. Eso es satisfactorio, este, pero también el hecho de de ver de que de manera muy natural afloraba la bondad de los otros, este, eso también a mí me llenó de esperanza, y me hizo pensar que, este, cuando comencemos a pasar por situaciones problemáticas como humanidad, siempre va a haber ahí, este, una reserva de bondad en todos los seres humanos, que no van a nos van a poder, eh, permitir, nos van a habilitar para poder enfrentar esas situaciones y salir adelante como como sociedad y como humanidad.
Esa época nos dejó cicatrices a todos, pero también nos mostró nuestra capacidad de cuidarnos, de responder ante esa catástrofe. Me gustó mucho hablar de esto contigo. Ojalá sigamos llevando esa lección en el corazón todos, ¿verdad? Eh, un abrazo y la verdad, eh, una agradable charla hablar de esto. Yo pienso que en algún punto se tenía que que tocar.
Claro, claro. Claro. Eh, te agradezco mucho por la oportunidad de compartir y bueno, si hay una enseñanza, es que somos más los buenos. Te agradezco mucho y buenas noches.
Claro que sí. Muchas gracias por todo.